Uhm, diciamo mhmm, credo principalmente che sia giusto seguire, uhm, magari delle tendenze no, t che vanno di moda, ehm magari anche, mhmm, non so, indossare dei capi, ehm, che comunque magari non fanno per te però vuoi provare ad osare no. Ehm, penso sia sempre giusto, uhm, sp si sperimentare Sì.
Mh-mh. Sperimentare dici, comunque provare poi, ehm Certo, certo, per per essere sicuri che, magari, quella cosa magari può essere anche qualcosa che che risalti, magari, la il tuo aspetto. Quindi diciamo provare, però m magari non insistere più di tanto, non forzare la mano se è una cosa
Sì. Più che altro proprio non non cambiare la cioè la persona perché magari rischi anche di, uhm, basarti su determinate cose che non ti piacciono pur di, ehm, essere alla moda ma non sentirti a tuo agio. Pre esempio penso che ci sono molte ragazzine oggi, uhm, che si vestono tutte uguali, ehm, pur di, mhmm, essere alla moda no, e magari non hanno una propria ehm, personalità e magari non si se non hanno neanche tutta questa autostima, però per mhmm, appunto per seguire queste questi queste mode devono essere accettate Sì.
Oka Sì. Sì. Essere accettata, forse, in alcuni casi? In alcuni casi anche essere accettata da un gruppo no, per non essere magari uhm non lo so uhm, eh.
Sì. Però, ehm, diciamo che quando le vedi pre strada dici anche appunto cioè: "Siete talmente uguali che tra un po' non vi riconosco" no. Questa cosa penso sia veramente, mhmm, un po' bruttina.
So tutte uguali. Com'è capitato a te. Certo, certo e magari per fargli prendere più sicurezza cosa gli consiglieresti in quel caso?
Magari sì, riprova, mhmm Sì.
Per dire: "Sì ma io magari poi non mi accettano nel gruppo, se io mi vesto diversa."
Ma alla fine credo che, uhm, se comunque inizi a dire la tua anche a n a alle persone no, anche sul come ti vuoi vestire, nessuno ti dovrebbe dire niente e magari se vuoi metterti una determinata cosa e uhm, e comunque pre esempio le tue amiche non piace alla fine dici: "Io sono così, mi sento uhm, ho la m mi sento giusta in questo modo, quindi, uhm, è giusto che io abbia una propria personalità."
Mh-mh. Se volete accettare se no E magari so le amiche che iniziano a seguire te <chuckles> il tuo look perché vedono magari vedono: "Mamma mia questa come è sicura di se stessa, che quasi, quasi cioè seguiamo il suo look." <chuckles> Guarda è stata una conversazione davvero bella, piacevole e, bella, grazie davvero.
Eh, magari anche, magari. <chuckles> Sì. Grazie a te, buona giornata. Grazie.

Poi diciamo che, ehm, ho incominciato anche a capire che, ehm, il look un po' che piaceva a me, quindi ho iniziato a lasciare, ehm, perdere loro, no, ehm, quindi ho cerc
Okay, a cercare di di di individuare qualcosa che poteva e essere insomma che piaceva direttamente a te senza, avere un modello, una una persona a cui ispirarsi, ma semplicemente magari mettersi davanti allo specchio, sperimentare un tipo di trucco, piuttosto che un altro, un taglio okay. E quindi, ehm, come diciamo ci sei riuscita nel tempo, c'è voluto tempo, come hai provato magari prima al dall'inizio magari hai sbagliato qualc un qualcosa e magari ti sei ripres raccontami un po' insomma qual è stata questa evoluzione.
Sì. Mh. Sì, esattamente. Mh-mh. Sì, allora per esempio, ehm, la prima cosa di cui mi sono pentita era è stato farmi la frangetta, ehm, solamente per il fatto che avendo la fronte piccola a me non sta bene, quindi pur di seguire quelle tendenze io l'ho fatta e d mhmm, <chuckles> già lì è andata male.
Mh-mh. Okay. E quindi sapevi che quella va va eliminata, quindi questa la dobbiamo elimina', sappiamo già che la frangetta è da elimina' okay, poi?
Sì. Esattamente. Poi ho avuto u un periodo che, ehm, mi vestivo solamente di nero, ehm, perché andavano di tendenze un po' i punk, i metal, quel quel periodo lì. <chuckles> Ehm, esattamente.
Mh-mh. Dark, più i dark diciamo, sì, emo forse, ce c'erano anche gli e <chuckles> okay.
<chuckles> Quindi avevo provato anche quello stile e anche là, quello è andato eliminato, anche se comunque il nero, mhmm, l lo uso però sempre adesso nei limiti.